うーん、何て言うんですかね。なんか
ま、基本的には重たいが主って感じですかね。
そう、すっきり目覚められないっていう感じが、やっぱ大きいのかなって。
ああ、となると、その、朝起きた時に、このこうなんかこう、あの、パッというなんというか、意識がこう、さっぱりした感じがないというイメージであってますか？
うん。 そうですね、なんか、「ああもう朝になってしまったのか」みたいな、あの、清々しい朝の始まりみたいな感じがないんですよね。
ああ、こうはい。 ああ、もう気持ち的にもこう、なんていうか、朝が来ることに対して、こうちょっとどちらかというとネガティブなふうにとられてしまう
すそうですね、すごいなんか「だるいなあ」みたいな気持ちが強くなってしまっていて
わあ、それは辛いですね。
そうなんですよね。もう少しね、すっきり朝目覚めたいなあっていうふうには思うんですけどね。
えっと、その、朝がこうあまりこう、ポジティブに感じられないみたいな感じだったと思うんですけども、こう何かこう、あの、なんかこう、予定があって、それがや起きる、それがあっていや起きるのが嫌だとか、そういう理由はあったりしますか？
はい。 あ、まあ、何て言うんですかね、最近仕事が忙しいっていうのもあって、結構ですね、その、まあ、ほぼほぼ1日中仕事をしているみたいな、感じではあるんですよね。はい。
ああ。 はい。 ああ、いちにちじゅうされてらっしゃるんですか。それは確かにあの、朝起きるのはちょっと、「わあ」ってなってもちょっと不思議ではないと思いましたね。
んそうですね。まあ、それとあと何ていうか、まあ、それでけっこう疲れちゃってっていうのはありますね。
ああ、ま、確かに疲れはですね、あの、睡眠の方にもこう、なんていうかこう、寝る時にも、あの、起きる時にもこうちょっと影響がで出てきそうなイメージがありますね。
そう。 うーん、なんで、寝ても疲れが取り切れないみたいなところがあるのかなっていうのを感じてるんですよね。
ああ、疲れが残っちゃったら、確かにそれは体が重くても、そうですよね、そうなりますよね。
そう。そうなんですよ。うーん、なんとかそのね、睡眠の間に疲れをね、全部取って、ね、朝はもうすっきり目覚めるっていうのが理想ではあるんですけどね。